Ờ, thì Nhật Bản thì đông thì mình nghĩ là chắc là ch từ trước tới giờ rồi, tại vì nó khá là gần các nước, ờ, châu Á, thì, ừm, bay qua thì cũng khá là dễ rồi, ờ, chi phí, ờ, đi lại hoặc là mua đồ r rồi ăn uống nó cũng khá là rẻ, thì mình thấy chính vì vậy nên là làm cho các nước ai cũng đổ xô tới Nhật Bản hết. Với lại Nhật Bản thì mình thấy cái, ơ, văn hóa lịch sử của nó cũng khá là phong phú, rồi đồ ăn thì nó lại tốt cho sức khỏe, ờ, có nhiều matcha nè, rồi có nhiều cái, ơ, địa điểm check in nổi tiếng trên mạng. Thì làm cho người ta sẽ đi nhiều hơn, ừm, còn theo bạn thì như thế nào?
Đúng rồi. Chính xác. Đúng rồi. Đúng rồi. Ồ. Rồi. Vâng. Đúng rồi, hoàn toàn đồng ý luôn. Chính xác. Sushi các thứ đấy, đúng không? Mình cũng đã từng đi mình chưa đi nước ngoài nhưng mình đi ở trong nước rồi. Thì trước mình cũng đi Hà Nội ấy, mình lên thủ đô mà mà Hà Nội thì nổi tiếng là đất chật người đông rồi, đúng không? Nên là đợt đó mình thật sự là vào một cái mùa, gọi là, có thể, gọi là, cái mùa du lịch đi, ờ, Tết mùa xuân khá là đẹp ấy. Thế là, ôi giời ôi, rất là đông, lúc nào ở chỗ nào cũng thấy toàn người Việt mình lẫn người nước ngoài họ xen kẽ lẫn nhau, đường phố rất tắc tắc nghẽn ấy. Toàn người là người và thực sự mình thấy điều đó rất ngột ngạt, kể cả mình đi ăn một cái quán, gọi là, ờ, bún chả hay là như nào đó thì mình cũng phải đợi rất là hàng rất là dài. Nên là mấy cái quán nó còn bé nữa, trên Hà Nội ngắn, bé, nên là mình chen chúc vào những cái nhà bé đấy cộng với cái việc đông người. Cái cầu thang nhá, nó chỉ nó chỉ đủ cho 1 người đi thôi và nó cũng rất là ngoằn ngoèo, nên nhiều khi mình cảm thấy nó rất là ngột ngạt. Cá nhân mình thì mình không thể chịu được cái cảnh đấy, nên là mình thấy cái chuyến đi đấy của mình nó khá là ác mộng, bởi vì lúc nào cũng phải chen chúc.
Ừm. Ừm. Đúng rồi. Ừm. Ừm. Ờ. Đúng rồi, mình đồng ý luôn, ừm. Ừm. Đúng rồi. Yeah, chính xác. Ừ. Ừm. Ừm, đúng rồi. Ừm. Ừm. Tại mình thấy nó cũng khá là giống với bên Nhật luôn á, là cái trong cái quán ăn nó cũng cực kỳ nhỏ và cái số lượng ghế ngồi rất là hạn chế nên lúc nào cũng phải đợi rất là lâu như vậy á.
Ừm. Xác. Đúng rồi. Ngoài ra thì cái diện tích của từng cái tầng cũng rất là bé, đúng không? Một cái tầng có thể là đợt đợt đấy mình đi là có 4 cái mâm thôi à, 4 cái bàn thôi, nhưng mà cứ phải ngồi san sát nhau thì điều đấy là mình cũng khá là không thoải mái đi. Bởi vì ở ngoài chỗ mình thì mình ăn uống nó thoải mái quen rồi, bây giờ đến đấy ăn nhiều khi là cũng toàn phải, gọi là, nhờ người khác ngồi, hay là phải ngồi dính vào nhau thì cảm thấy nó rất là ngột ngạt.
Ừm, chính xác. Ừm. Ừm. Ừm. Đúng rồi, ôi ngồi dính với nhau thì cũng khó, rất là khó nói chuyện, mình nói chuyện gì là người ta nghe hết trơn, nên là cũng hông có thoải mái.
Đúng rồi. Chính xác. Đúng rồi. Thế thì như bạn ấy thì bạn thường làm thế nào để tránh những cái tình huống mà không vô ưm, chỗ đông người?
Ừm.